في موضوع كده مضايقني، إن أنا مش عارف أوازن ما بين التمارين، إن أنا عايز يعني أعمل تمارين رياضية، وفي نفس الوقت عايز أفقِد وزني، وبس الحقيقة مش عارف أعمل الحاجات دي خالص، وكنت محتاج نصيحتك.
آآ يعني آآ أنا مُتفهم جدًا إحساسك وحاسِس بيك فعلًا، بس أنا يعني آآ عايز أعرف الأول يعني، أنت إيه الأولوية بالنسبة لك دلوقتي، يعني إن أنت آآ تفقد الدهون، والّا إن أنت ت تعمل جسمك كده يبقى جسم رياضي وعضلات و والحاجات دي، والّا الاتنين مع بعض؟
لأ، لا والله أنا الأول عايز بس أخفِّف الوزن بتاعي، لإن أنا وزني زايد جدًا، وده مشكلة كبيرة عندي بقى لها فترة، بسبب إن أنا باكُل كتير، بس المشكلة إن الموضوع دوّة حَزّ في نفسيّتي أكتر الفترة الأخيرة، لإن أنا وزني يعتبر بقى زاد بشكل مُفرِط عن الأول، وغير كده يعني للأسف الناس اللي حواليّا عم بيقعدوا يت بيتنمروا عليّا، عشان خاطر وزني زايد وشكلي مش حلو، فأنا كنت نفسي الأول يعني أخلّي وزني ده يخِف شوية، وبعد كده مثلًا لو أمارس تمارين رياضية، أو أروح الGym أو في نفس الوقت عادي، بس الفكرة إن أنا بس الأول عايز إن أنا أقلِّل وزني شوية.
يعني أنا مُتفهم جدًا إحساسك وحاسس بيك فعلًا، طبعًا يعني آآ، يعني أنا ب ب أنا آسف لل لل للحاجات اللي أنت بتتعرّض لها من التنمر وكده، ده طبعًا تصرُّف مش كويس، بس بس فعلًا آآ أنت إنسان كويس جدًا إن أنت قادر تستحمل دي وقادر تواجه ال الإحساس بالتنمر، طب أنا عايزك تقول لي كده يعني أنت آآ، آآ أكلك عامل إزاي؟ يعني والنوم وال و و ويعني و احكِ لي كده أكتر عن الحاجات دي.
والله أنا أكلي يعتبر بايظ خالص، م م والمشكلة إن أنا عندي ب باكل أكلات سريعة كتير، يعني معظم يومي عبارة عن أكلات سريعة بحكم إن أنا باكون طول النهار برّه وفي الشغل، فيعتبر بافطر من برّه وباتغدى من برّه وكمان باتعشى من برّه أحيانًا وأنا باكون راجع من الشغل متأخّر، بس مشكلتي بقى إن أنا باكل بإفراط، يعني أنا ممكن مثلًا في اليوم آآ، آجي عند الغدا أروح آكل لي مثلًا طلب كفتة مشوية، آآ على ربع فرخة، آآ وبادوس بقى وبعد ما باكل باشرب مشروبات غازية وباشرب وباكل بسبوسات وحلويات والحاجات من دي، وأنا المشكلة إن أنا م مش عارف آآ أقلّل من الحاجات ديّة ومش عارف إن أنا حتّى أوقّفها، فمش عارف أعمل إيه برضه في النقطة دي.
إمم. أنا مُتفهم جدًا إحساسك إن أنت نِفسك تبقى يعني نِفسك تفقد الوزن بس م موضوع السيطرة على الأكل بالنسبة لك عبارة عن آآ تحدّي، وأنا مُتفهم جدًا إحساسك ده. طيّب آآ، يعني أنا عايزك تقول لي كده يعني هل أنت بدأت يعني هل أنت في الgym ب بتنزل gym وكده وملتزم فيه والّا والّا إيه ال آآ، والّا إيه أخبار الgym معاك؟
والله أنا رُحت الgym كده تقريبًا حصتين أو 3 حصص بالكتير وللأسف الشديد ما ما كملتش فيه، م حسّيت إن أنا يعني حسّيت إن الموضوع مُحبط شويّة بالنسبة لي و وغير كده إن أنا شُفت الناس اللي هُم أجسامهم رياضية حواليّا في الgym ولقيت إن أنا الوحيد اللي جسمي يُعتبَر تخين شويّة، فجات لي إحباط، يعني جالي إحباط كده إن أنا قُلت إزاي يعني أنا بجسمي التخين ده كلّه هييجي على يوم وهاكون في الأجسام دي، فوالله يعني أُحبطت شويّة وغير كده يعني حسّيت إن أنا مش هاعرف أمشي في الgym فوقفته ال الصراحة ما ما كملتش فيه، بس نفْسي والله أكمل فيه بس مش عارف مش لاقي حاجة تدّيني دفعة كده و م ما عنديش شغف.
أنا أنا مُتفهم جدًا إحساسك وعايز أقول لك إن أنت يعني شخص جميل جدًا إن أنت يعني عايز فعلًا إن أنت تخلّي جسمك صحّي، في ناس كتير أوي بيبقى مش فارق معاها جسمها تخين ما مش مشكلة، ياكل، يشرب في المحلات اللي هي المضرة، فإ إن أنت أصلًا مهتم بصحتك ومهتم بشكلك ده أصلًا شيء إيجابي جدًا منّك وأنا باحييك عليه. طيّب أنا عايزك تقول لي كده يعني قبل ما نقول أي نصايح ولا أي حاجة، عايزك تقول لي كده يعني أنت تقدر تخصص وقت قد إيه للتمرين في كل أسبوع؟
والله بُصّ، هو الموضوع ده مش ثابت بحُكم شُغلي، بس ممكن مثلًا أخصَّص لي في اليوم ساعة أو ساعتين.
طب كده ده حلوين أوي ساعة وساعتين دي، طَب أ يعني أ أنا عايزك تقُل لي كده، يعني أنت حاولت تعمل أي محاولات عشان توازِن ما بين آآ تمارين اللي هي إن أنت تِبني عضلات وكده وإن أنت تخسَر وسن أ وزن في نفْس الوقت؟
والله أنا حاولت، يعني مش عايز اقول لك إن أنا يعني كنت بانوّه حتى إن أنا وأنا راجع من الشغل آآ، بَعد ما آكُل وكده، أنزِل أرُوح الgym في الساعتين اللي باكُون فاضي فيهم قبْل بحيث إن أنا مثلًا أرُوح الgym وبعد كده أرُوح أنام، بس الفكرة بقى إن أنا لما كنت باجي أحاول أعمِل كده، كان عندي مشكلة أكبر إن أنا آمم باحب أستخدم الموبايل بشكْل مُفرِط شوية من ناحية السوشيال ميديا ومن ناحية ال الreels والحاجات من دِيّة، فباقول لنَفسي مثلًا، طَب هاقعُد مثلًا نُص ساعة على الموبايل وهاكمّل بقية اليوم بقى في الgym آآ اللي هو السهرة دِيّة بالاقي نَفسي إن أنا اتسحَبت في في الموبايل قُدّام الشاشة لفترة طويلة واليوم برضه بيضيع عليَّ، مش عارف برضه، باحس الموبايل دَوّة فيه سِحر أو فيه حاجة غريبة كده.
آه. أيوه، آه.
باكون مقرّر برضه إن أنا أقعُد قُدّامة رُبع ساعة والّا حاجة وألاقي نَفسي اتسحَبت لساعتين ول3 ساعات كمان والله بدون مبالغة يعني.
إمم. أنا أنا متفهّم جدًا إحساسك وحاسس فعلًا إن أنت الموضوع ده مضايقك ومُؤرقك، بس بُصّ، موضوعك يعني آآ، محتاج كلمة سِرّ واحدة بس اللي هي العَزيمة. يعني أنا هاقول لك شوية نصايح كده آآ، أ ممكن تساعدك في الموضوع ده، أول حاجة أنا عايزك ت ت تخلّي الأولوية كُلّها دلوقتي لإن أنت تفقد وزن، أنا مش عايزك تعمل أي حاجة عشان تبني عضلات دلوقتي حالًا، يعني أنا عايزك بس ت تهتم ب إن أنت يبقى عندك هدف إن أنت يبقى عندك إن أنت تخسر وزن، لو خسرت وزن بعد ما تخسر وزن كافي، تقدر تبني عضلات، بس ما ينفعش تعمل الاتنين مرّه واحدة، تمام، يعني هل فكّرت في الموضوع ده بالطريقة دي قبل كده؟
لأ والله ما فكّرتش في الموضوع ده قبل كده بس أنا نفسي والله أعمل حاجة زي دي، بس يا ريت لو تقول لي أعملها إزاي أو كده؟
بُصّ، يعني آآ، أنت ممكن مثلًا كل يوم آآ، أنت بتقول لي معاك ساعة أو ساعتين، أنت معاك 7 أيام في الأسبوع، ممكن آآ، آآ، تنزِل تتم تجري، تجري كده آآ، الصبح آآ، تجري لك ساعة، آآ، ممكن يعني تعمل عا تمارين اللي هي باللي بت اللي بتخليك تفقد الوزن دي، في حاجات كتيرة أوي، أوي على اليوتيوب تقدر تشوفها لفقدان الوزن، أنا مش عايزك زي ما قلت لك في الأول تبني عضلات دلوقتي، ولكن آآ، أنت آآ، الموضوع بييجي بالتدريج، يعني أنت أول حاجة تفقد الوزن، لمّا تلاقي نَفسَك فقدت كمية حلوة من الوزن، هتلاقي نَفسَك آآ، أنت دلوقتي جسمَك صحّي، تقدر تبني بيه عضلات. آآ، ثانيًا برضه أنا عايزك يعني آآ، آآ، توازن آآ، ما بين ال ال ال التمارين اللي أنت بتعملها وما بين الأكل، الأكل طبعًا ده على فكرة العنصر الأساسي في موضوع ال ال ال ال إن أنت تفقد وزن أو إن أنت تخلّي جسمَك جسم صحّي، لازم يعني ممكن تخلي مثلًا عندك يوم free في اليو في الأسبوع، تاكل فيه اللي أنت عايزُه، ممكن تتابع مع أخصائي برضه تغذية، بحيث إن هو ي يراقب وزنك يشوف أنت هتعمل إيه، تشرب مَيَّة كتير، الحاجات اللي في الأكل والشُرب دي مهمة، هل فكّرت في الموضوع ده بالطريقة دي؟
لا والله ما فكّرتِش يعني وحتّى ما جاش في دماغي خالص إن أنا حتّى أروح لدكتو دكتور أغذية، أنا مش عايز أقول لَك إن أنا الأوّل، آآ كنت باخد يعني لمّا كنت أنا أصلًا باروح الGym آآ في الفترة ال اليومين اللي رُحتُهم دول يعني كنت خدت نصيحة كده من Coach إن أنا آخد بروتين، بس أنا كنت باخده يعني يعني هو قال لي على نوع معيّن كده، بس كنت باخده من دماغي، يعني ما كنتش حتّى باخده ب بتوجيهات وده برضه عمل لي مشكلة عكسية برضه.
إمم. آه. لأ طبعًا أنت ما ينفعش تاخد بروتين دلوقتي خالص، لأن أنت جسمك فيه، آآ دهون وأنت لازم تحرق الدهون دي وأصلًا ال ال الحاجات اللي هي مش طبيعيّة دي مش م م ما ما أنصحكش بيها خالص لأن هي فعلًا يعني هتلاقي ال ال يعني لو لو خدتها هتلاقي إن ال ال إن ليها أثّر سلبي على صحتك كتير أوي وإن عضلاتك هتبقى عضلات مش طبيعيّة جدًا، فأنا آآ، يعني شايف إن أنت تِبعد جدًا عن أي ح أي حاجات كيميائية أو مركبات حاجات اللي زي كده تبعد عنها خالص أنا يهمني جدًا صحتك إن أنت تبقى زي الفل، زي ما قُلت لَك أنت أوّل حاجة إن أنت تهتم دلوقتي حالًا في الفترة الحالية بإن أنت تفقد وزن وتاني حاجة إن أنت ت تنظم الأكل بتاعك، يبقى الأكل بتاعك كويّس، تروح لدكتور وعايزك برضه بعد كده تبدأ تدخ لمّا تلاقي نفْسك فقدت كميّة وزن حلو، تبدأ بقى تِدَخَّل تمارين بناء العضلات، مع تمارين فقدان الوزن. يعني أنت ت تشتغل مثلًا تبدأ تروح الGym بقى في الوقت ده تقدر تروح الGym، تقدر تروح تِعمِل لَك شويّة مثلًا ت يعني تاخد يوم كارديو ويوم تمارين مقاومة، أنت فعلًا بال بالطريقة دي هتوازن ما بين الم أمرين، بس حاليًا دلوقتي تبدأ بموضوع إن أنت تفقد الوزن. هل شايف إن الحلول دي ممكن تساعد إن إن إحنا إن أنت تحل المشكلة دي؟
والله هي حلول كويسة وجميلة جدًا بالنسبة لي، بس أنا عندي مشكلة بقى في موضوع الgym إن أنا زي ما قُلت لك، آآ بابقى عايز أروحُه بس الموبايل بياخد مني وقت طويل و و والوقت بيضيع مني على الفاضي، فكنت برضه يعني لو مثلًا ما فيش حَلّ للموبايل دوَّة إن أنا ما ما يعطلنيش إن أنا أرُوح الgym؟
آآ، بُصّ، ال أ أنا عايزك تبُص، على شكلك في المراية وتحط صورة لهدف كده أنت نِفسَك توصل لجسمُه أي مُمثل، أي م مُصارع، أي حد جسمُه فعلًا شكله حلو، وتحُطّها كده قُدّامك في المراية وتبُصّ على الشكل ده تو و وتقارن كده، تقول يعني أنا لو قعدت على التليفون دلوقتي مش هابقى زي ده، هل أنا نِفسي في الشخص ده، أو هل ن أنا نِفسي جسمي يبقى زي ده والَّا لأ؟ لو عَمَلت كده، فعلًا هيبقى عندك دافع إن أنت تبقى زي الشخص ده، وهتسيب التليفون على طول وهتنزل على الgym هل شايف إن الحَلّ ده ممكن يجيب نتيجة؟
والله آه، كويس، ممكن يعني أنا والله ما جتش في دماغي حاجة زي دي قبل كده، بس أنا أكيد هاجرّبها يعني.
بالضبط، أنت أنت حاول ما ما ما ما تيأسش أن زي ما قُلت لك الموضوع في الأول عايز في الأول وفي الآخر عايز عزيمة، العزيمة دي لازم تبقى موجودة وأنت أصلًا يعني آآ، جميل منّك إن أنت أصلًا عايز تهتم بوزنك وعايز ت تفقد الوزن وتبني عضلات في نفس الوقت، بس ما فيش حاجة بتيجي آآ، م يعني مرّة واحدة لازم تيجي لها كده آآ، بالراحة، وهتلاقي نفسك أنا واثق جدًا بالع بال بإحساس ال ال الحماس اللي عندك ده وبإحساس إن أنت فعلًا عايز تتخلّص من أي مشكلة ب بتتحدّاك في الموضوع ده، أنا متأكد يعني إن أنت ه ه هيبقى يعني آآ، م من كُتر ما أنت جسمك حلو هتخُشّ مسابقات، يعني أنا واثق فيك جدًا.
فعلًا عندك حق. آآ، شكرًا جدًا على نصايحك ديَّة وأنا هاجرّبها ولو في حاجة هابقى نتكلّم مع بعض تاني، شكرًا.
العفو على إيه، أنا تحت أمرك في أي وقت.